Bah, qu'est-ce qui rend un voyage inoubliable, heu? C'est ouais, c'est ce genre d'expérience. En fait, c'est quand ça va pas, je trouve. Quand t quand c'est pas prévu, quand
Ah mais clairement, ouais, je pense aussi, ouais.
Et inoubliable heu
Et souvent, ça se passe, heu, de toute façon, ça se passe jamais comme prévu. Mmh.
En plus oui. Mais ouais, qu'est-ce ouais, je pense que c'est les moments heu les moments qu'on a entre amis, c'est les moments comme ça où, qui sont un peu n'importe quoi et que tu te dis, mais quoi? <laughs> Non, je sais pas. Qu'est-ce qui?
Heu. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. C'est c'est les moments où tu te rends compte que, bah, c'est des c'est bizarre. <chuckles>
Bah ça sort un peu de la routine quoi!
Ouais, c'est ça. Et le, pire c'est que nous, avant le avant de quoi, tu as dit quoi? <chuckles> Sensation. Ah, c'est clair. Sensation sensation forte, ouais. S.
Et ça Sensations fortes. <chuckles> Des sensations. Sensas c'est dur, hein, sensations fort. Voila.

I ils étaient pas morts de rire, je sais pas?
Heu, ouais, non, mais non, mais moi moi, j'étais mort de rire, mais c'était une manière de <laughs> Ouais, voilà, c'est, <laughs> mais nous, on était morts de rire <laughs> je t'enverrai des vidéos, tu comprendras. <laughs> Non, parce que les les les têtes de tout le monde, c'était trop drôle et on se disait: «Mais c'est quoi ce truc?» Je te jure, mais j'avais l'impression que, mais même quand on est arrivé sur l'île et tout, j'avais l'impression d'être dans un rêve parce que tu regardes dans tous les sens, il y a rien qui va, c'était le bordel à gauche, à droite. Tu as des tu as des mecs qui essayaient d'arrêter leur bateau, ils faisaient ça avec leurs pieds. <laughs>
<laughs> <laughs> <laughs> «Ha ha ha! C'est trop bien. Ha ha! <chuckles> On va peut-être se planter, je sais pas. <chuckles> Vous savez bien nager? Ha ha ha ha ha!» <laughs> <laughs> <laughs>
Il y avait un mec qui était coincé entre 2 hélices pour réparer le moteur, tu dis: «Mais quoi».
Bah, oui, oui, oui, la Thaïlande, quoi. <laughs>
<laughs>
C'est dingue, hein.
Mais ouais, toi, tu as un voyage un peu comme ça?
Ouais.